Oo buo talaga, binubuo ko siya bago ako bumili ng gano'n, oo. Naalala ko nung, ah, siguro nung nakaraang 2 taon so 2023 nung bumili ako ng bagong computer, talagang pinag-ipunan ko siya ng ano, pinag-ipunan ko siguro ng mga 1 taon yung, bibilhin ko, oo ano lang naman siya Oo, kaya naman kasi may ano naman ako, eh, gusto ko lang, gusto ko lang palitan yung ano, palitan yung computer ko, tapos may trabaho naman ako kaya 'di ba, madali nalang siyang ipunin. Ah, babawas-bawasan mo nalang yung gastos mo, mm.
O Grabe. Paano mo nakaya 'yun? Ah, okey, may income ka naman, oh? Hmm, tama 'di ba, sabi mo wala ka wala kang pamilya na sarili so iba, oo.
Oo. Tama, tama kaya madali lang talaga minsan, eh, pero gano'n nga 'no, ayun din yung gusto ko sanang ano, 'pag hindi naman matindi yung pangangailangan, huwag ka ng magbayad ng mga installment, kunyari hindi mo naman talaga kailangan pa. Yung iba kasi nakikita ko 'yun, eh.
Tama. Mas mahal yung installment 'no, 'di ba?
Mm, mas mahal pag kinompute mo, oo mas mahal talaga parang minsan nga dumodoble pa yung presyo 'pag mataas yung interest, eh. 'Di ba kaya, kaya ano, kaya dapat pag-isipan mong mabuti kaya bago ka bumili ng mga ganong klaseng ah, malalaking gastusin 'di ba?
Oo, tama.
Mm. Ah, naranasan mo na bang magkaproblema, dahil sa pera? O hindi pa, dahil matipid ka?
O Hmm. Um, siguro naranasan ko magkaproblema sa pera sa part na, ah, kailangan ko talagang hindi ba nasa adulting na tayo? So, iba na talaga yung pinag-gagastahan mo tapos hindi naman puwede sabihin natin kahit nakatira ka sa magulang mo, kailangan mo pa ring 'di ba, yung may part ka pa rin, gano'n. Oo ganyan so, medyo ano lang, sina masasanay ka rin, eh, ganyan lang yung sa simula pa na-iistres ka tapos minsan yung sinasabi ng sabihin mo ng family mo or naririnig sa mga friends nila, "Eh, ito si ganyan-ganyan mapagbigay sa gano'n." Pero, hin dapat talaga hindi tayo ma-pressure sa iba, eh, kasi iba yung goal natin, iba yung goal nila, sabihin natin, ah, breadwinner siya ganyan, tapos yung ikaw naman yung iniisip mo pang long term, eh, ako yung tao na iniisip tapos nagbibigay lang ako sa kung anong kaya ko hindi yung dapat bigay lahat gan'yan. Kasi alam ko yung feeling na yung maubos, gano'n.
Mm, mm. Hmm. Mm, tama, tama. Oo, oo. Hmm. Mm, mm. Oo, oo. Mm. Tama, tama. Ako naman naranasan ko 'yun nung ano, naubusan ako ng pera nung panahon ng pandemya. Kasi nga ano, hindi na hindi ako makapasok no'n, eh, kaya siguro mga 1 taon?
Talaga? Hindi kayo nag-work-from-home nung time na 'yun?